Eu acho que depois da pandemia tudo mudou, né. A gente não tem como dizer que depois da pandemia as coisas ficaram iguais. Ah, eu acho que depois da pandemia esse toque, como você mesmo falou, ele ficou cada vez menos presente. E com os grupos de WhatsApp, né, com a pandemia, onde você não podia se encontrar, eh, se faziam muitas coisas, eh, pelo mensagem eh, remota. Os grupos conseguir tem gente que eu eu eu fiquei impressionada que eu conheci um rapaz falando comigo, que ele namorava à distância com a menina e eles assistiam um filme no mesmo momento, assistiam eu fiquei assim: "Gente, que interessante". É jovem, um adolesce jovem, né, 21 ano anos e aí eu aí eles combinavam isso através de mensagem e e achei bacana, né, como, eh é, adaptação. Exato, exato. Então eu acho que se não o toque físico, sim, claro, nunca vai ser substituído, né, mas eu acho que não foi pra não afastou não, acho que aproxima. Só esfriou, como você falou. Ah, se eu antes de se eu puder se eu poderia chegar e dar um abraço numa pessoa para dar pe feliz aniversário, eu mando uma mensagem e eu já me sinto "dever cumprido". Mandei a mensagem, me fiz presente, sabe? Infelizmente a gente acaba pensando assim. <giggles>
É. É, realmente. É. Remota, né? Hã? Olha isso! É. Adaptação, né, tivemos que nos adaptar, né, com a nova realidade. Olha que interessante! É. É. Eu acho que muita coisa foi mudando nesse processo de comunicação, né. Acho que o importante é encontrar realmente esse equilíbrio e balanço pra que não vire algo excessivo e você acabe sempre optando só pelo remoto e esquecendo do presencial, né?
Uhum. Uhum. Isso. Isso, verdade, é verdade. Uhum.
Encontrando acho que esse equilíbrio, é o que fica bom, né, pra vida.
E já vai funcionar muito bem, exatamente. O excesso, ele equilibrado, ele funciona bem. E a gente vai dando um jeito. <giggles>
Ai, muito bom. Muito bom o nosso papo, obrigada pelo carinho e pela troca.
Ah, eu que agradeço. Tchauzinho!